はい、なんなな何部じ何部じす。
なんで 私バドミントン部なんですけど、そう、ちょうど、その、ちょっとはやいんでね、バドミントンって。なんでそれにちょうどだアップテンポなんで、ちょうど合うので、その曲で、はい、練習してたんですけど、それもそうですね、なんか、部活の大変さ、たあの昔なので、何て言うんでしょう、あのスパルタ的な
バドミントン、うん。 うん。 はい。 うん。ああ、うーん。 なるほど、うーん。 はい。 昭和の、昭昭和系統に近い部活。うーん。
はい。 そう、昭和の終わりなんですよ。昭和の終わり、平成入り口みたいで、ちょうどまだ残ってる。そういうのが。ええ、それで、その時代の、その、水飲むなみたいな。<laughs> やだ、今とぎゃ全く逆のね、知識がない感じのやつを思い出しますね。なんか、あの、暑いところで水飲むなで。あ、思い出しました？あ、よよかったです。はい。<laughs> うん。
ああ、なるほど。うーん。ええ、なるほどね、うん。 <laughs> 水飲むなで、あ、じましたね、そうなの。<chuckles> ありましたね、はい。 うん。 なるほど。うん。ね、フットルースを思い出しましたよ。はい。 ました、はい。ぶつきました。うん、ね、うん、分かります。はい。
そうなんですよ。なんか、それも、うん、結構そうです。
うーん、へえ。うん。 あれ、バドミントンはいつまでやったんですか？高校まで？
バドミントンはそうですね、高校までですね、大学ではやらなかったですね。もう、そう、もう大学では好きなこそう、小学校からやってきたんでええ、そうなんです。あの、まじなやつでやったんです。そう。
うん。 な。うーん。う。 あ、そうなんですか。あ、じゃあ結構、結構 割とこう、一生懸命やったんですね、じゃあね。ええ、大会とかね、ああ、なるほど。
あ、そうなんですね。大会とかに出て、なんか、ちょっと実業団狙うぐらいの感じだったんですけど、もう嫌なっちゃって、小さい時からやってたので、嫌になりまして、そうなんですね。高校では自由あ、だ大学では自由にしようと思ったんですけど。そう、だからそういうのも、もう、なんか、色んなことがその曲もなんか、色んなことが思い出されます。でもやっぱり見たくなるんですよね、なんか。思い入れがある曲っていうかね。うん。
あ、そうなんだ。ふーん。はい。 ああ、そうですか、うーん。 うん。うん。 あ、そうですね。うーん。 うーん。ね。 うーん。 いや、なんはい。うん。
で、あとは、あ、もういっきょくあって、あの、You can dance って何でしたっけ、あれ。えっと、あ、AVA AVA です。はい。Dancing Queen、Dancing Queen も、なんか、そうですね、これは割と友達と、まあ、外国の友達とカラオケに行く時に、これ必ず歌ってたので、それもそうですね、これもテーマ曲だな。はい、なんか、大事な時には歌いますね。はい。
うん。AVA。 Dancing Queen です。はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 なるほどね。うん、ね、今日はそうだね。なんか、今日はテーマ曲3つ教えて頂いたんですけども、ね、特に最初のズートピアのお話は、なんかなんか、あの、感じるものがありました。はい。
あと あ、そうですか。あ、ありがとうございます。聴いていただいて。
ね、いや、こちらこそ、本当に楽しかったです。
はい、ありがとうございました。